Ну да, я на самом деле, мне кажется, со всех работ, где я работала, я уходила, ну, с каким-то хо поро поросшим шлейфом или, как это называют, бэкграундом. Ну, то есть, э, у меня были хорошие отношения, я всегда расставалась, в общем-то, доброжелательно. Там, если у меня были какие-то вещи, которые нужно доделать, я их доделывала. А, там, когда нужно было передать дела, я, в общем-то, их передавала, ну, в хорошем состоянии, да, там, и не утаивая ничего, и всё рассказывая. Поэтому, ну мне кажется, это правильно. Потому что неизвестно, где ты окажешься, да, там, через несколько лет. А может быть, что ну, ты, конечно, в эту компанию, может быть, никогда и не вернёшься, но люди, которые в этой компании работали, они могут тоже двигаться дальше. И может быть, вы ещё раз где-нибудь встретитесь. Ну, и глупо как-то обрывать все эти, а, мосты, да, потом встретиться с этим же человеком и, в общем-то, не найти какую-нибудь работу мечты просто потому, что ты как-нибудь эмоционально расстался с одной из предыдущих работ.
Мгм, мгм. Мгм. Да, да. Мгм. Мгм. Ну да, да, соглашусь, что лучше всегда, никогда не знаешь, как там за поворотом, а, сложится твоя жизнь, на самом деле, <chuckles> где этот человек окажется. Слушай, ам, ты когда вот понимаешь Мгм. Конечно, конечно.
Ну да, и это же вопрос репутации. Да, насколько ты там хороший работник. Да-да-да.
Мгм. Слушай, а ты вот как обычно, когда вот принимала решение, а, есть ли у тебя необходимость, а, не знаю, ка посоветоваться, консультироваться с друзьями, я не знаю, с близкими, или ты всё с сама с собой обычно это решаешь?
Слушай, ну мы с мужем периодически рассуждаем, да, там и он мне, го э, со мной разговаривает, и я с ним, когда происходит смена работы. Ну это такой знаешь, с одной стороны, это разговор, чтобы было чьё-то мнение со стороны, а с другой стороны, это скорее даже, это ещё и разговор, ну, когда ты его по сути ведёшь, те тебе собеседник нужен, чтобы просто проговорить свои ещё тезисы и ещё раз их как-то сформулировать. Поэтому это такая двойная польза. Ну, то есть, условно, ты мог бы то же самое сказать внутри себя, но мог бы на что-то не обратить внимание. А когда ты другому человеку проговариваешь, то ты иногда видишь какие-то моменты, которые сразу не увидел. Да.
<laughs> М. Да да да да. Мгм.